آه، واخدين أحداث حقيقية وم ولاعبين فيها شوية، بس برضه ع بس برضه على مقياس أصغر شويتين 3، 4 من أرطغرل و وbreaking Bad، لكن برافو.
يعني ييجي في المرتبة التالتة بالنسبة لك.
برافو، برافو، برافو شُغل حلو أوي، لبْس حلو، ديكور حلو، وتصوير حلو وتمثيل رائع، أحداث جميلة، بس هو ضِحْك، فبيبقى مقبول فيه شوية إيه، بعض الحاجات اللي ليها منطقية بس هو كويس، كويس أوي يع
جميل جدًا. آآ بصراحة استمتعت أوي بالكلام و وادّيتني نظرة مختلفة ل وأنت بتتفرجي على فيلم أو وأنا باتفرّج على مسلسل أو وأنا باشوف تقديم معيّن، أنا لأ، يعني آآ أكيد هيبقى ال وجهة ال ال النظر للمسلسل هتاخُد شكل تاني بعد الكلام الجميل اللي اتبسطت بيه معاك ده، بجد شكرًا ليك.
العفو، أنا اتبسطت أكتر، أشكرِك.